เออ คือวันเนี้ยครับ ผมมีเรื่องอยากที่จะมาคุยเรื่องหนึ่งครับ ซึ่งมันเป็นเรื่องที่ค้างคาอยู่ในหัวของผมเนี่ยมาสักระยะหนึ่งแล้วครับ คือผมอะรู้สึกว่าตัวเองอะเป็นคนที่ตอบตกลงกับทุกเรื่อง ทุกคำขอ ทุกอย่างเลยอะ จน จนแบบว่า เออ พอบางทีมัน มันจัดในตารางชีวิตเนาะ ตารางชีวิตเราดูแน่นจนเกินไป อย่างเงี้ยครับผม อืม
อืม ค่ะ อืม อืม ค่ะ เข้าใจเลย เข้าใจเลยนะคะว่าบางทีเนี่ยเราก็แบบอาจจะเป็นคนที่ขี้เกรง ใจคน แล้วก็แคร์ความรู้สึกของคนรอบข้าง ถือว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่แคร์ความรู้สึกของคนอื่นเลยนะคะ แบบเนี้ยค่ะ อยากจะสอบถามว่า เอ่อ ปกติอะค่ะในชีวิตของคุณที่คุณแบบได้ระบายออกมาเนี่ย ใครเป็นคนมาขอให้คุณทำสิ่งต่าง ๆ คะ แล้วก็อยากจะลองทราบว่ามันบ่อยแค่ไหนจนทำให้ตารางงานของคุณ หรือตารางในชีวิตประจำวันเนี่ยมันแน่นจนเกินไป แบบเนี้ยค่ะ?
ครับ โอ้โฮ สำหรับคำขอที่เข้ามาเนาะในชีวิตประจำวันน่ะ ผมกล้าพูดได้เลยครับว่า มันเกี่ยวกับอาจจะทุกเรื่องที่มันครอบคลุมเลย อย่างเช่นว่า จะเป็นไม่ว่าจะทั้งเรื่องงาน แบบเวลาที่มีพี่ที่ทำงานเนี่ยครับ มาขอให้เราช่วยทำงานในส่วนที่ความจริงอะ มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับบทบาทหรือหน้าที่ของเราโดยตรงเลย หรือว่ามี มึ ไม่ได้มีความแบบเกี่ยวเนื่องเลยอะ เราก็มักจะแบบ เอ่อ ตอบตกลงไปแบบว่า "เออ เดี๋ยว เดี๋ยวผมช่วยดูให้ ผมช่วยทำให้" หรือแม้กระทั่งการนัดเพื่อน เงี้ยครับ เวลาเพื่อนแบบว่า เอ่อ เดี๋ยวสุดสัปดาห์นี้แบบว่ามีนัดสังสรรค์กันนิดหนึ่งนะ มาให้ได้นะ อย่างเงี้ยครับ เรามักจะแพ้ทางแบบคำพูดเหล่าเนี้ย เอ่อ แล้วเราก็จะตอบ ตอบปฏิเสธไม่ได้ หรือบางครั้งแม้แต่เป็นเหตุการณ์เล็ก ๆ น้อย ๆ อย่างเงี้ยครับ แบบว่าขอให้เราไปช่วยนู่นนั่นนี่อะ แต่มัน มันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรครับ แต่พอช่วงหลัง ๆ เนี่ย ผมกลับรู้สึกว่า เอ่อ ตารางของตัวผมอะมันแน่นจนเกินไป จนมันเหมือนแบบเราใส่เข็มขัดเนาะ แล้วเรารัด รัด รัดตัวเราเกินอะ จนมันแน่น หายใจไม่ออกเลยอะครับ อืม
อืม อืม ค่ะ อืม โอ้โฮ! เข้าใจคุณมาก ๆ เลยนะคะว่าบางทีเนี่ย ก็มักจะมีผู้คนเหล่าเนี้ย ที่มักจะมาขอความช่วยเหลือจากคุณทั้งในเรื่องงาน แล้วก็เรื่องชีวิตประจำวันแบบเนี้ยค่ะ อยากจะสาม ถามคุณอีกสักนิดหนึ่งนะคะว่า ปกติอะค่ะ คำขอเหล่าเนี้ยมักจะเป็นเรื่องสำคัญมากไหมคะ? หรือมักจะเป็นเรื่องงานอย่างเดียว? หรือว่ามีเรื่องอื่น ๆ ในชีวิตประจำวันด้วยเหรอคะ แบบเช่น เพื่อนหรือคนในครอบครัวแบบเนี้ยค่ะ?
ครับ โอ้โฮ ได้เลยครับ โอ้โฮ! อันนี้อยากจะเล่าลงรายละเอียดทีละส่วนเลยเนาะ ก็คือ จะ จะเป็นเหตุการณ์นี้ครับที่ว่าเพิ่งเกิดไปแบบ ส่วนใหญ่ก็จะเกิดมาทำนองนี้แล้วกันเป็นเรื่องเกี่ยวกับงาน ต้องบอกอย่างนี้ครับว่า งานของผมอะครับเป็นงานเกี่ยวกับ เอ่อ ทางด้านงานขาย เราเป็นเซลล์เนาะ แล้วทีเนี้ยครับมันก็จะมีเหมือนกับ พี่ ที่ทำงานอะครับในองค์กร เดียวกับเรานี่แหละ เขาก็เหมือนแบบจะมาขอให้เราดูในเรื่องของเหมือนกับ <tsk> เขาก็มีอายุมากกว่าเราเนาะ ในเรื่องของการ ใช้ ใช้สื่อในการนำเสนออย่างเงี้ยครับ ใช้โปรแกรม Canva เนี่ย ในการนำเสนอพรอเจกต์เหน่ยน่ะ เอ่อ คือรุ่นพี่ท่านเนี้ยเขาใช้ ค่อนข้าง เรียกว่าไร ใช้ไม่เป็น เขาใช้คำนี้ครับ แต่คือหลักสูตรของบริษัทอะครับ เขาก็จะมีการจัดให้ทำแบบ สอนทำอยู่แล้ว หรือใครอยากเรียนรู้อะไรอะครับ เขาก็จะมีการสอนให้ หรือในตัวบทบาทหน้าที่ตรงเนี้ยครับ ก็จะเป็นในสื่อของ ในส่วนของแบบ เอ่อ แผนการตลาดไป หรือคนที่มี คนที่ทำหน้าที่ตรงเนี้ยอยู่แล้ว แต่เหมือนรุ่นพี่ท่านเนี้ยครับ เขา เอ่อ เรียกได้ว่าสนิทสนมกับผมในที่ทำงานไหม ก็ ก็ใช้คำแบบนั้นไม่ได้อะครับ แต่มันคือเหมือนกับ เขาก็จะคอยมา มาขอผม เพราะเหมือนน่าจะเป็นเพราะว่าเราอะเป็นคนที่ ปฏิเสธ คนไม่เป็นเเหละครับ คือจากเดิมอะ คือจากเดิมที่อาจจะเป็นเพราะว่าตอนแรก ของ ของการเริ่มงานน่ะครับ เหมือนกับ เรา เราไฟแรงเนาะ เราเข้ามางาน ทำงานในบริษัทเนี้ยใหม่ ๆ แล้วเหมือนกับว่า เอ่อ มี เวลามีใครมีปัญหา มีใครแบบ อยากจะ อยากจะได้ความช่วยเหลืออะ เราก็มักจะเสนอตัวไปก่อนในตอนแรก แล้วพอในช่วงหลัง ๆ เนี่ยครับ พอมันผ่านไป สักระ ระยะหนึ่ง บทบาท หรือว่าแบบความรับผิดชอบของเราอะมันเพิ่มมากขึ้น แล้วในเรื่องของงานของรุ่นพี่ท่านเนี้ยอาจจะไม่ได้แบบมีความสำคัญ หรือว่าคนอื่นอะก็สามารถแบบแก้ไข หรือแบบช่วยเหลือเขาได้ แต่เขาก็ยังเลือกที่จะ มา มาแบบขอคำปรึกษาจากเราแบบขอให้เราทำให้เลย อย่างเงี้ยครับ อืม
อืม ค่ะ อืม ค่ะ อืม ค่ะ อืม อืม เข้าใจค่ะ ค่ะ อืม โอ้โฮ! เข้าใจความรู้สึกของคุณเลยนะคะว่า บางทีเนี่ยในเรื่องของการช่วยเหลือเนี่ย เราเองก็อยากช่วย แต่ว่าพอมันเป็นอะไรที่มากจนเกินไปเนี่ย เราเองก็รู้สึกอึดอัด แล้วก็จนทำให้เราเนี่ยไม่มีเวลาเป็นส่วนตัว เข้าใจคุณเป็นอย่างมากเลยนะคะ คืออย่างงี้ค่ะ อาจจะแนะนำว่านะคะบางทีค่ะคนเรานะคะเขาอะกลัวการโดนปฏิเสธค่ะ บางทีการที่รุ่นพี่คนนี้นะคะ มักจะมาขอให้คุณแบบช่วยเหลือเขาตลอดเนี่ย อาจจะเป็นเพราะว่าคุณน่ะค่ะ ไม่เคยปฏิเสธเขาเลย แล้วก็อาจจะเป็นในแนวโน้มที่ยินดีที่จะช่วยเหลือ แล้วก็เป็นการที่ช่วยเหลือเขาได้อย่างดี มีประสิทธิภาพด้วย ดังนั้นแล้วก็อาจจะไม่แปลกเลยค่ะที่เขาอะอาจจะ ล
อืม ใช่เลยครับ อืม อืม อืม
เลือกคุณเป็นคนแรก เพราะว่าบางทีเนี่ย คุณอาจจะทำดีให้กับเขาจนเขาคิดว่า คุณเนี่ยเป็นคนที่พร้อมช่วยเหลือและซัปพอร์ตเขาได้ตลอดค่ะ เพราะว่าคนเราเนี่ย ไม่ชอบคำ หรือ อ่า การโดนปฏิเสธ ดังนั้นแล้วพอเขาไปขอคนอื่นนอกจากคุณเนี่ย อาจจะเคยโดนปฏิเสธมาบ้าง จนทำให้เขารู้สึกว่า อุ๊ย ไม่กล้าไปขอแล้ว ขอเราดูดีกว่า เพราะยังไม่เคยโดนปฏิเสธจากเราเลย แบบเนี้ยค่ะ ก็เลยจะแนะนำว่า เราอาจจะค่อย ๆ เริ่มครั้งแรกดูนะคะ ลองปฏิเสธเขาดูสักครั้งหนึ่งค่ะ
อืม ครับ อืม ครับ อา อืม อืม พอจะมีเทคนิคไหมครับ? คืออย่างเหตุการณ์ล่าสุดเนาะ คือตอนนั้นเหมือนผมจะ จะไป เอ่อ มี แพลน ต่อว่าจะเลิกงานน่ะ เราก็จะไปเหมือนกับไปออกกำลังกาย ไปฟิตเนส ไปยิม อย่างเงี้ยครับ แต่เหมือนกับพี่ท่านเนี้ยเขาก็มีการทักมาว่า "อุ๊ย แบบว่าให้ ให้ตัวผมอะช่วยดูให้ ให้ก่อนนิดหนึ่งได้ไหม?" แล้ว แล้วเราก็เหมือนกับ เอ่อ ตอบตกลงไปเลยว่าแบบ "เอ่อ ได้ครับแบบ เดี๋ยวผมช่วยดูให้" แต่สุดท้ายก็คือไม่ได้ เรายกเลิก แพลน ที่แบบ ไม่ได้ไปฟิตเนสตามแผนเลย ทั้ง ๆ ที่มันเป็น เป็น เป็นทุก ๆ เย็นน่ะ ตามตารางเวลาของชีวิตของเราอะ ที่เราจัดเรียงไว้เป็นอย่างดีแล้วอะครับ ควรจะมีเทคนิค หรือว่าการเริ่มที่จะบอก ปัด ปฏิเสธยังไงดีครับ สำหรับคนที่ ที่ตอบตกลงมาทั้ง แทบจะทั้งชีวิตเลย อย่างเงี้ยครับ?
อืม ค่ะ อืม โอ้โฮ บางครั้งเนี่ยค่ะ อยากจะบอกนะว่าในเรื่องของการพูดโกหกเนี่ย ก็เป็นเรื่องที่ไม่ดีจริง ๆ ค่ะ แต่บางครั้งถ้าหากว่าการโกหกอะ สามารถช่วยทำให้เรารู้สึกดีขึ้นบ้าง แบบเนี้ยค่ะ มันก็ไม่ผิดอะไรเลยนะคะ เขาเรียกว่าโกหกแบบเนี้ยโกหกขาว เพื่อทำให้เขาแล้วก็เราเนี่ยรู้สึกดีขึ้น ถึงแม้ว่าเขาจะไม่สามารถ อ่า ให้เราช่วยงานได้ เขาก็น่าจะยังมีคนอื่นที่ยังจะพร้อมที่จะพอช่วยงานเขา ย ได้อยู่นะคะ แล้วก็อีกอย่าง เรื่องเหล่านั้นเนี่ย มันก็เป็นเรื่องแล้วก็หน้าที่ของเขาด้วยค่ะ ไม่ใช่หน้าที่ของเราเลยนะคะ เข้าใจคุณเป็นอย่างมากค่ะ อย่างนี้นะคะ ในเรื่องของการปฏิเสธน่ะค่ะ บางทีเราอาจจะต้องพูดว่า "โอ้ เรามีธุระที่แบบว่านัดเอาไว้แล้วนะ ไปสายไม่ได้" หรืออย่างเช่น เราอาจจะบอกว่า "โอ้โฮ เราจ่ายค่าเทรนเนอร์ไปแล้วเนี่ย แล้วแบบว่า เอ่อ เราปฏิเสธไม่ได้ เลื่อนนัดไม่ได้เลย ถ้าเกิดเลื่อนนัดเนี่ยเขาแบบว่ายึดเงินมัดจำเลยนะ" อะไรในทำนองที่แบบว่าเราไม่สามารถเลื่อนเวลาตรงเนี้ยไปได้อะค่ะ ลองแนะนำแบบนี้ดูค่ะ
อืม อืม ครับ อืม ครับ อืม ครับ อืม อืม ครับ เออ เออ ก็ปู เป็นมุมมองของคุณที่เสนอมา เออ ก็ค่อนข้างน่าสนใจครับ ไว้มีโอกาสในครั้งหน้าผมจะเอาไปใช้อย่างแน่นอนครับ แล้วถ้าอย่างเงี้ยครับ เอ่อ ในการแก้ปัญหาตรงเนี้ยครับ มัน มันจะแก้ปัญหาได้ ได้ตรงจุดจริง ๆ เหรอครับ ถ้าเกิดว่าในครั้งต่อไปรุ่นพี่ท่านนี้เหมือนเขาก็ ถ้าเขา เขาจะเลิกมาขอความช่วยเหลือจากเราไปเลยไหมครับ หรือว่าก็ยังจะกลับมาอยู่ใน ในครั้งต่อ ๆ ไปครับ?
แล้วก็อาจจะต้องมีการแอบอ้างเรื่องอื่นค่ะ คือเราอะเข้าใจความรู้สึกคุณเลยนะว่าคุณเนี่ยก็อยากช่วย แต่หากว่าเขามาเบียดเบียนเวลาของคุณเนี่ย คุณก็รู้สึกอึดอัด แล้วก็ทำให้ตารางชีวิตของคุณเนี่ยเปลี่ยนแผน แบบนี้ค่ะว่า บางครั้งเราก็ไม่ต้องปฏิเสธเขาเมื่อเรามีเวลาว่างจริง ๆ แต่บางครั้งเราก็ควรปฏิเสธเขาเช่นกัน หากว่าเราต้องไปเลื่อนตารางงานอื่น ๆ ที่เรานัดเอาไว้แล้ว แบบเนี้ยค่ะ กลายเป็นว่าบางครั้งเราสามารถช่วยเขาได้ แต่ว่าในบางครั้งเราก็ไม่สามารถช่วยเขาได้จริง ๆ แบบนี้ก็ถือว่า ไม่ได้เป็นเรื่องแย่อะไรเลยนะคะ เพราะว่าเป็นเรื่องปกติเลยค่ะว่า ถ้าหากว่าเขามีงานของเขาเองเนี่ย เขาก็ควรต้องแก้ไขด้วย ด้วยตัวของเขาเองค่ะ
อืม ครับ อืม ครับ อืม ครับ เอ่อ แล้วถ้าอย่างเงี้ย ถ้า ถ้าเป็นรุ่นพี่ที่ทำงานเนาะ มันไม่ได้มีความสนิทสนมกันมากอะครับ แล้วถ้ากลับกัน ถ้าเกิดว่ามันเป็นเรื่องของเพื่อน หรือว่าสังคมที่มันมีความใกล้ชิด ค มากขึ้นน่ะครับ อย่างเช่นว่า เพื่อนสนิทของผมอะครับ มักจะชวนแบบทุก ๆ วันสุดสัปดาห์ อย่างเงี้ยครับ ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ อะไรอย่างเงี้ยครับ ก็จะ มักจะชวนมาแบบ "เออ แบบว่าวันศุกร์นี้แบบสักหน่อยไหม? ไปปาร์ตีแบบ อ ไม่ได้เจอกันนานแล้ว" แต่ว่าทั้ง ๆ ที่ ด เอ่อ สัปดาห์ที่แล้วก็คือเพิ่งเจอกันไป อะไรอย่างเงี้ยครับ เราก็ไม่ได้อยากที่จะเหมือน เหมือนกลัวปฏิเสธไปแล้วจะ แล้วจะทำให้สูญเสียความสัมพันธ์ไปเองครับ ควรจะมีวิธีในการจัดการยังไงดีครับ ในเรื่องของคนใกล้ตัว?
อืม อืม บางทีเราอาจจะต้องมีเป้าหมายของตัวเราเองด้วยนะคะ บางคนเนี่ย เอ่อ อยากไปเจอเพื่อนก็จริง แต่ว่าบางครั้งเนี่ยเขาก็อาจจะมีเรื่องราวต่าง ๆ ที่ไม่สามารถไปตามนัดเพื่อนได้ เช่น ปัจจัยในเรื่องของการเงิน อยากจะเก็บเงินแล้ว อยากจะใช้เงินไปทำอย่างอื่น หรือเราอยากจะใช้ให้มี เวลาให้มีประโยชน์ เช่น การไปยิม การไปฟิตเนส แบบเนี้ยค่ะ เราอาจจะพยายามบอกเพื่อนไปก่อนก็ได้นะคะว่า "โอ้ ตอนนั้นน่ะมีนัดแล้ว เอ่อ มีทำงาน หรือมีทำโอที" หรือแม้ว่าเราอาจจะบอกเพื่อนไปก่อนก็ได้ว่า "ขอดูก่อนนะ" อะไรประมาณนี้ค่ะ
อืม อืม ครับ อืม ครับ แล้วถ้าอย่างนี้ ถ้าเกิดว่ามัน มันเป็นเรื่องพวกนี้เนาะ มันดูจะ จะ เป็น เรื่อง ที่ ยาก อาจจะยากเกิน ไป สำหรับผมในตอนนี้นะครับ พอจะมีเทคนิคที่สามารถทำได้เลยไหมครับ? ถ้าเกิดว่า พอพรุ่งเนี้ยมีเพื่อนมาชวนผมว่า "เออ วันศุกร์นี้ไป ไปสังสรรค์กัน" แล้วผมอยากจะปฏิเสธโดยที่ไม่ ไม่ทำให้เสีย เสียความสัมพันธ์กับเพื่อนอะครับ
จริง ๆ แล้วก็อาจจะต้องแบบ ปฏิเสธไปแบบว่าอาจจะไม่ต้องตรง ๆ ก็ได้ค่ะ แต่ว่าอาจจะต้องบอกเพื่อนไปก่อนว่าเราก็มีนัดเหมือนกันนะ เราอาจจะ ถ้าเราเป็นคนที่ อ่า ไม่กล้าปฏิเสธแล้วก็กลัวความรู้สึกผิดเนี่ย ก็แนะนำว่าในวันแรก ๆ เนี่ย เราลองให้เรามีเวลานัดจริง ๆ ค่ะ เช่น การจองตั๋วดูหนังไปก่อนเลย หรือทำให้ ณ เวลานั้นเนี่ยเราไม่ว่างจริง ๆ แบบเนี้ยค่ะ
อืม อืม อ๋อ อืม เออ ๆ โอ้ อันนี้ก็เป็นอีก 1 เทคนิค วิธี โอ้โฮ พอผมได้ฟังคุณแล้วเนี่ย เออ ผมก็ว่า เออ เดี๋ยวผมว่าจะไปจองตั๋วหนังเลยแล้วกันครับในสุดสัปดาห์นี้ เพราะ ว่า จะได้เป็นเรื่องเอามาปฏิเสธ หรือว่าใช้พูดคุยกับเพื่อนได้ เออ ครับผม
อืม ค่ะ ยินดีเสมอค่ะที่ให้คำแนะนำของคุณ แล้วก็หวังว่านะคะไอเดียของทางเราอะค่ะจะสนับสนุนให้คุณสามารถปฏิเสธคำขอต่าง ๆ และทำให้ชีวิตของคุณน่ะค่ะมีความสุข แล้วก็ตารางเวลาชีวิตเป็นไปอย่างมีความสุขนะคะ
ได้เลยครับ วันนี้ก็ขอบคุณคุณที่มารับฟังเนาะ ฟังตัวผมเนี่ยบ่นถึงปัญหานะครับ จะลองนำเอาวิธีที่คุณเสนอมาไปปรับใช้ครับ ขอบคุณมาก ๆ ครับ สวัสดีครับ